Hemen anlatayım. Emm, en küçük yaşımdan itibaren, kendimi hatırladığım andan itibaren başlayayım. İlkokuldaydım. Eee, annemler, böyle, radyo dinlerdi. Eee, radyoda, işte, Coşkun Sabahlar, işte, eee, fantezi müzikler, eee, t o zamanlar o vardı. Bir de radyo dışında da çok, hani, bir şey yoktu yani. O teypler, kasetler falan. Daha sonradan biraz daha moda oldu.
Hımm. Biraz daha arabesk. Fantezi müzik, evet. Tabii, gerçekten genel yayın aslında akışına göre insanlar tercihlerini yapabiliyorlardı. Evet. O zamanlarda başladı.
Evet. Evet, zaten belirli kanallar vardı. Aynen öyle. Ben onlar ne dinlerse o benim için müzik oydu yani. Başka bir müzik olduğundan da haberim yoktu maalesef.
<chuckles> Evet, çok seçici olamadığımız zamanlardı gerçekten.
Aynen öyle. Eee, sonrasında, eee, tabii o ortaokula başlayınca, böyle, pop müziği başladı. İşte dok kaç yıllarıydı? 90'larda herhâlde. 90 3-5 evet, o civarlarda, böyle, pop müziği başladı. İşte, Tarkan, işte, Kenan Doğulu, işte, ımm, Ser Serdar var mıydı ya? O sanki biraz daha sonuna doğru çıktı. Hep o zamanlarda. Evet, şeyler falan, Ercan Saatçiler, işte, hani, bu tarz pop şeyleri çıktı. <chuckles> O zamanlar, eee, Kral TV vardı herhâlde. Oradan videolarını izliyorduk falan. Zaten sürekli, iii, 30-40 tane şarkı herhâlde sürekli onlar dönüyordu falan. Öyle bir şey oluşmuştu ama Tarkan'ı çok seviyordum. Yani, eee, hâlâ böyle "Tarkan" eee, dediğimde, böyle, bir tane şarkısı gelir: "Kış Güneşi." Eee, bir tane onun klibi gelir.
Hı hı. Hı hı. Evet, Serdar Ortaç var... doksan altı doksan yedi Evet, biraz daha ilerleyen tarihlerde. A, evet. İzel, Çelik, Ercan. Hı hı. Hı hı. Hı hı. A! Evet. Gerçekten çok sevilen şarkılardan bir tanesi.
Evet. Turuncu, böyle, odada Kış Güneşi'nin girdiği klip. O gelir, böyle, aklıma. Bir de "Dön Bebeğim" işte, lacivertli bir, eee, şey, fo eee, fonu olan bir, eee, şeydi. Çok, çok Yani aslında çevrem etkili oldu. Yani aslında galiba ne varsa onu dinledim ya.
Hı hı. Hı hı. Çevreden ziyade Evet, tam onu diyecektim, hani, eee, çevrenden ziyade aslında birazcık teknolojik kısıtlamalar veya kısıtlar da desek belki daha doğru olur. Eee, var olan bütün müziklere aslında, eee, senin çevrende erişebildiğin her şeyi dinlemeyle başlamışsın.
Evet. Doğru. Evet, evet. Yani bir, iii, babam, eee, belki bir Beethoven dinliyor olsaydı onu da öğrenirdim ama Evet. Yani çok o bi gitar falan da çalıyormuş zamanında ama, eee, d bana denk gelmemiş yani o anlar. Türkiye'ye göçmüştük.
<chuckles> Belki de olabilir gerçekten. Peki Hı hı. Hımm. Sen o o zamanları tecrübe edemedin. Peki ilerleyen yaşlarında artık birazcık daha seçme imkânı bulduğun zamanlarda, eee, nelere yöneldin? Çevrendeki insanlar mesela yine senin tercihlerinde etkili oldular mı?
Evet. Hı hı.

Daha çok yabancıydı. Eee, Türkçe rock sonradan sanki biraz daha çıktı. İşte o Özlem Tekin, Şebnem Ferah, işte Haluk Levent'ler falan hani, o aralar böyle bir başlamıştı, yavaş yavaş. Eee, yani tabii ki bunları böyle hepsini birlikte, Teoman'lar vs. birlikte dinledik. Ama genel olarak böyle biraz daha herhâlde, eee, batı şey, eee, yabancı müziği daha fazla dinliyorduk herhâlde yani, genel olarak baktığında.
Hı hı. Evet. Haklısın. Tabii, tabii. Hı hı. Anladım. Bu arada ş araya girip şeyi sormak istiyorum. Eee, gerçekten sen de bu müziği dinleyip, mesela o yabancı alternatif rock; progressive, eee, rock da denebilir, eee, dinleyip sevdin mi? Yoksa arkadaşın seviyordu ve sen de onunla iyi geçiniyordun. Aslında yine, çevrenden ne kadar etkendin, onu anlamaya çalışıyorum. Yani, arkadaşın olmadığı zamanlarda, aynı müzikleri dinlemek istiyor muydun? Mesela bunu hatırlıyor musun?
Tabii ki. Hı hı. Evet, evet, eee, istiyordum. Yani, bazı müzik mesela; metal hard metal ben, eee, hard rock dinleyemiyordum. Çünkü beni yoruyordu. Metallica'nın mesela, eee, hani güzel daha böyle, eee, şeyli, ımm, nasıl diyeyim, daha melodili şarkılarını falan çok severim mesela. Ama her şarkısını dinleyemiyorum. Çok, ııı, fazla geliyor bana, ağır geliyor. O aralar mesela grunge, müziği, eee, keşfetmiştim. İşte Nirvana benim, eee, şeydi, eee, favori gruplarımdan biriydi falan. Eee, o o zaman Türk, eee, şeyleri çıkmıştı böyle, eee, neler vardı? İşte Mor ve Ötesi, işte Grizu'lar vardı.
Hı hı. Evet, çok güzel. Evet, ağır geliyor sana çünkü. A, çok ilginç. Hı hı. Evet, Manga, belki Koridor vardı.
Eee, Koridor'u bilmiyorum. O daha yeni olabilir. Ben işte 96-99 arası lisedeydim. O zamanları hatırlamıyorum yani. Kargo falan çıkmaya başlamıştı galiba. Yani, böyle daha yeni yeni çıktıkları ş ııı, şeylerdi. İşte Bulutsuzluk Özlemi olsun; tabii onlar daha eskide. Eee
Hımm. Evet, evet. Tabii, tabii. Aslında daha eskilerde MFÖ de vardı.
Tab yani, evet, MFÖ de vardı.
Ama birazcık daha pop belki biraz daha pop gibi söylenebilir.
Biraz daha pop aynen yani, alternatif pop gibi. Eee, öyle bir şeyim olmuştu. Yani, lise döneminde aslında etrafımdaki arkadaşlarımın müzikle ilgileniyor olmasından dolayı benim biraz müzik kültürüm, tamamen değişmişti yani, eee, onlarla bir
Hı hı. Anladım. Peki, mesela, eee, bu süreçte tabii ki, arkadaşlarınla okulda, müzik dinliyorsun ama bir yandan da böyle, eve gidiyorsun. Evde mesela hâlâ, eee, ailen mesela Coşkun Sabah mı dinliyor? Ya da işte televizyonda mesela çalınan müzikler burada, eee, çünkü, eee, şeyden tam emin değilim. Hâlâ bu, eee, CD çalarlara tam geçilmediği zamanlar olduğu için yine, aslında, eee, var olan, eee, müzikler arasından seçme yapma imkânı bulabiliyorsun. O yüzden evde ve okulda mesela bu denge nasıl ilerliyordu senin açından?
Hıı. Evet. Hı hı.